जी, हाँ, मैं अभी भी खेलती हूँ और देखिए एक बैडमिंटन ही ऐसा खेल है ना, जो मैं बचपन से लेकर अभी तक खेलती हूँ। बाकी सारे देखिए अभी मैं पकड़म-पकड़ाई खेलने लगूँगी इतनी बड़ी हो गई हूँ तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। छुपन-छुपाई खेलूँगी वो भी अच्छा नहीं लगेगा, पर हाँ, ये सारे जो गेम्स हैं, ये है मेरे बड़े फेवरेट। मतलब मैं चाहती हूँ कि, कुछ लोग मेरे स पास आए मेरे दोस्त आए और मैं उनके साथ छुपन-छुपाई या फिर ये खे सारे खेल खेलूँ, पर अब देखिए वो हो नहीं पाता है, हम तो हमारी तरफ से चीज़ें बातों में ही निकल जाती हैं, मैं यूँ कहूँ।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, जी। मैं समझ गया, बड़ा अच्छा आपने बताया ये। तो मतलब अ, क्या आपने जैसे गली की बात है, मोहल्ले की बात है इसमें तो होता ही है, ज़्यादातर तो उस गेम के रूल्स वगैरह मॉडिफ़ाई किए हैं अपने अंदाज़ में?
हाँ। देखिए मैं मैं चीटिंग बड़ा करती थी बचपन में, कि हाँ, कह लीजिए कि अ, एक पॉइंट हुआ है तो दो बता देना, 3 हुआ है तो 4 बता देना। और हाँ, लूडो हम खेला करते थे ना, लूडो में तो इतनी ज़्यादा मैंने चीटिंग करती थी मैं कि हाँ, देखिए मान लीजिए मेरी गोटी रेड पर है तो मैं उसको उस साइड कर देती थी धीरे से खिसका के, ताकि मुझे बढ़ना न पड़े। और देखिए 4 लोग हुआ करते थे, सबकी गोटी अलग-अलग जगह पर बोर्ड पर होती थी डिजिटल लूडो था नहीं उस वक़्त, तो जब कोई अ, ऐसा होता था कि हाँ कहीं पर भी शिफ़्ट कर दो। और जब कोई व्यक्ति देखिए हारने वाला होता था, तो वो रोने लगता था, कि नहीं मुझे हाँ, तो ये था।
अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा। हाँ, हाँ। गोटी उड़ा देती थी, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अच्छा। चा हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, मैं समझ गया। इसीलिए ऑनलाइन लूडो बनाया गया। जी, जी, जी। समझ गया।
बिल्कुल। और देखिए लूडो के पीछे साँप-सीढ़ी हुआ करता था, वो तो देखिए इंसान शायद अकेले भी खेल सकता था। साँप-सीढ़ी में क्या था कि जितनी बार, आप ऊपर तक जाओ और फिर इतना बड़ा साँप आपको काट लेता था फिर से देखिए, 12-13 पे आ जाते थे या फिर 1-2 पे आ जाते थे, ऊपर से, सीधा ऊपर से। तो वो बड़ा देखिए दुखनीय लगता था कि अरे! इन इतना मेहनत से हम ऊपर पहुँचे और ये साँप का साँप ने काट लिया और एकदम नीचे से आ गए, एकदम।
अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ये तो सही बात है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, बात तो सही है बिल्कुल सही कहा। जी, तो क्या आपके घर वाले जो थे वो भी आपके साथ ये खेल खेला करते थे, मतलब वो भी आपके साथ शामिल होते थे? लूडो वगैरह में तो मुझे लगता है होते होंगे तो फिर कोई अ, बताइए वाकया ऐसा।